<giggles> Ja, da scheint ihr ja dann wirklich Glück viel Glück im Unglück gehabt zu haben, dass das dann wirklich alles dann noch hingehauen habt und <giggles> und ihr dann 'ne gute Reise gemacht habt gehabt habt und, ähm, ja, dann habt ihr vielleicht auch ganz genau so 'n Teil von Nordmazedonien kennengelernt, den ihr vielleicht nicht ganz so auf dem Schirm hattet da mal, ja.
<snorts> Ja, das kann man so sagen. Ja, auf jeden Fall. Also, sonst wären wir nur durch Nordmazedonien durchgefahren. Wir hätten uns wahrscheinlich gar nix da angeguckt und so haben wir dann mal Nordmazedonien kennengelernt, was, ähm, auch schön war und dann mussten wir auch noch in die Hauptstadt, um da eben das Auto leihen zu können. Dann haben wir die Hauptstadt noch gesehen. Also, hm, ja, ich kann's sehr als Reiseland empfehlen jetzt. <chuckles> Es ist, äh, sehr untouristisch. <chuckles>
Mhm. Ja. Ja. <laughs> Ja, super. <giggles> <laughs> Hast du denn Pläne da hast du Pläne, da mal wieder hin zurückzukehren oder würdest du sagen: „Ne, jetzt reicht's.“ Also, den Ort kennst du jetzt wirklich gut genug?
Ja, j also, jetzt würde ich erst mal sagen: „Jetzt reicht's“, <chuckles> aber, ähm, ja, also, es gibt jetzt erst mal Länder, die ich noch lieber sehen möchte, ähm, <chuckles> aber ansonsten habe ich, äh, nur Positives über Nordmazedonien, soweit, äh, zu berichten. Ja.
Mhm. Ja, <laughs> verständlich. <laughs> <giggles> Ja, schön, und machst du noch weiterhin Reisen mit dem Auto oder bist du da jetzt also, mit dem eigenen Auto oder bist du da jetzt auch ähm, und wenn ja, f schließt achtest du dann drauf, dass du so richtige Versicherungen abschließt oder denkst du, ach, ne, jetzt fliegst du lieber und nimmst dir dann 'n Mietwagen?
Mhm. Ja, also, wir haben das Auto dann n-n an, äh, einen Freund verkauft <chuckles> und und der kann sich jetzt damit rumplagen. Äh, ne, genau, und soweit wir wissen, ist er musste musste der damit auch regelmäßig in die Werkstatt, aber wir waren beim Verkauf natürlich sehr transparent, er wusste, was ihn erwartet. Ähm, genau, nein, aber wenn ich irgendwann mal also, so zumindest in den Reisen danach habe ich, wenn ich ein Auto brauchte, immer 'n Mietwagen, ähm, organisiert, ja.
<giggles> <snorts> Okay, also, mit dem Auto nicht mehr? <chuckles> Ja. <giggles> Okay, ja. <laughs> Den kann man dann vielleicht auch schneller irgendwo eintauschen, wenn <giggles> we falls mal wieder was schiefgehen sollte, a auf der Reise. Aber
<snorts> Ja, genau. Das Ja.
grundsätzlich bist du weiterhin offen, noch mit dem Auto so Rundfahrten zu machen?
Ja, auf jeden Fall. Also, vielleicht würde ich irgendwann, ähm, darauf achten, wenn ich dann noch mal mit'm eigenen Auto rumfahre, dass das 'n 'n Wagen ist, der zumindest 'ne hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass der nicht liegenbleibt. Äh, <chuckles> vielleicht 'n bisschen neueres Modell, aber <giggles> so grundsätzlich bin ich sehr offen n für diese Option, auch mit'm Auto rumzufahren.
Mhm. <laughs> Ja, das macht Sinn. <laughs> Ja. <giggles> Okay, ja. Ja, klar. Niemand pass Pannen passieren ja immer mal wieder, und bist du dann auch noch mit der gleichen Freundesgruppe unterwegs, o
Hm, ja. Ja, das hat sich zum Glück natürlich auch gehalten und, äh, ich glaube, wir würden jedes Mal wieder in irgend 'n neues Abenteuer reinfahren.
Okay. <snorts> <giggles> Super. Und im Nachhinein könnt ihr bestimmt auch viel drüber lachen.
Absolut, ja.